Ve hiçbir plastik atık yok yani zaten satıldığı kap kartondan, eee, içindeki de çok eee, sağlık için çok doğal, natürel bir şey, eee, ü üretilmiş. Eee, temizlik işte sabun gibi düşün hani ama kâğıt şeklinde. Za direkt bu çamaşır makinesinin içine atıp, ııı, kullanabiliyorsun. Bu tür, ııı, ş ne diyeyim, insanlar bu tür alışkanlıklara yönlendirilmeli mi yani alternatifler sunulmalı mı? Sen bununla karşılaşsaydın fiyatı azıcık, birazcık daha diğer işte şimdiye kadar aldığın, ııı, sıvı veya tablet deterjan ya da toz deterjanlardan bir tık daha pahalı olsa bile, eee, alır mısın bu tür yeni, eee, çevreyi koruma amaçlı üretilmiş ürünleri?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım.